อ่า จะ ถ้าให้แบบ โอ้โฮ พูดถึงนี่ เหมือนจะพูดไม่ได้เลยนะ <laughs> อ๋อ ล้อเล่น ล้อเล่นครับ เออ ถ้าจะให้พูดถึงหัวหน้าที่ดีเนี่ย อันเนี้ยอาจจะบอก พูดในมุมที่เราไม่ชอบ กับที่เราเจออยู่ก่อนแล้วกัน ที่เรามองว่า เฮ้ย มัน มันรู้สึกว่า เฮ้ย มัน มันไม่ดีนะ อะไรอย่างเงี้ย อา
อุ๊ย พูดได้เลยค่ะ พูดได้เต็มที่ เลยค่ะ <chuckles> เออ <laughs> อา อะฮะ นั้น อือ ๆ ๆ ๆ นั้น นั้นเริ่มที่แบบไม่ชอบก่อนได้ไหมคะ คุณขา <laughs>
ได้ครับ คืออันเนี้ยเราก็ไม่ได้เชิงว่า เฮ้ย เราจะมาเหมือนแบบเป็นการบ่น หรือว่า หัวหน้าเรานะ แต่คือเหมือนการทำงานน่ะครับ ใน ในลักษณะที่แบบว่า เฮ้ย กับสิ่งที่เราเจอ หรือว่าทีมที่เจอเนี่ย คือด้วยความที่ อาจจะเป็นหัวหน้าที่ไม่ ไม่ได้แบบปกป้องลูกน้องอะครับ ในบางเรื่องอะครับ แล้วแบบมักจะเออออไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ อะครับตลอดเลย อย่างเงี้ย อันเนี้ยจะเป็น อ่า 1 ในลักษณะหัวหน้าที่เราเจอ แล้วเรารู้สึกว่า อ่า เป็นหัวหน้าที่เรา อ่า ไม่ค่อยชอบเท่าไรอะครับผม อืม
เออ อืม อืม ๆ ๆ อืม อืม เหรอคะคุณ อันนี้คือ ก็คือจะเป็นในแบบที่คุณ เอ่อ ไม่ชอบ ไม่พึงประสงค์ของคุณ ไม่อยากเจอ แบบนี้เนาะ ใช่ไหมคะ? เออ ๆ อ่า โอ้! อุ๊ย! ตายแล้ว มีเป็นหางว่าวเลยเหรอคะ คุณ ขา <laughs>
ใช่ ใช่ อันนี้ข้อแรกนะ <laughs> ใช่ จะ ก็ถ้าต้องพูด อย่างเงี้ย คือมี มีเป็นหางว่าวเลย แล้วก็จริง ๆ อะมันก็จะมีหลาย ๆ อย่าง อย่างเช่น คือด้วยความที่ผม ผมมองนะว่า เฮ้ย อ่า อันนี้เดี๋ยวก็พูดสลับไปแล้วกัน อา ก็คือเดี๋ยวกลายเป็นพูดไม่ ด้านแบบไม่ดี ก็จะแบบไอ้นี่ไปนิดหนึ่ง อา โอเค คือถ้าจะบอกว่าหัวหน้าที่ดีเนี่ย ที่เราชอบ สำหรับเราอะ เราก็มองแหละ ก็เหมือนกับตรงข้ามกับเมื่อกี้เนาะ ถ้า อ่า เป็นหัวหน้าที่ไม่ปกป้องลูกน้องเนี่ย คือเราก็อยากจะ อ่า เจอหัวหน้าที่แบบปกป้องลูกน้อง อา มีความเข้าใจในงานที่ลูกน้องทำก่อนน่ะครับ เพราะว่า คือใน บางอย่างอะครับ คือถ้าคนภายนอกมองอะอาจจะไม่ได้เข้าใจว่า เฮ้ย งาน ท ที่เราทำอยู่ ณ จุดเนี้ย มีขั้นตอนยังไงบ้าง หรือมีในเรื่องของ เขาเรียกว่า เอ่อ ความเสี่ยงหรือสิ่งที่อาจจะเกิดความผิดพลาดอะจากอะไรบ้าง คือถ้าแบบว่าหัวหน้าเนี่ย อ่า มาพบว่า เฮ้ย งานเราอะอาจจะ ไม่ได้เชิงว่าเป็นผิดพลาดนะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ไปแมตช์กับทางของคนอื่น อย่างเงี้ย คือสิ่งแรกอะ คือเขาอาจจะต้องกลับมาดูก่อนว่า เพราะอะไร อ่า ไม่ใช่ว่าแบบว่า อ่า เออออตาม แล้วก็ไม่ได้แบบว่า เฮ้ย ปกป้องลูกน้องเลย หรือบางทีอย่างเงี้ย ถ้าแบบเป็นในลักษณะว่า มีประชุม หรือว่าอะไรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานน่ะครับ ผมก็มองว่าตัวหัวหน้าเองอะ เขาควรที่จะ อ่า มีในเรื่องของการ อ่า รับ Pressure ตรงนั้นน่ะ มาก่อน แทนที่แบบว่า เฮ้ย จะโยนไปให้ลูกน้องเลย โดยที่เหมือนผ่านตัวเองไปเลย อย่างเงี้ยครับ
อา โอเคค่ะ อืม ได้เลย ๆ ได้เลยค่ะ อือ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม

อ่า ถ้าเป็นผมเนาะ เอาจริง ๆ <chuckles> ก็ไม่ ไม่ค่อย ไม่ ไม่เคยมีความคิด หรอก นะครับว่า เอ๊ย! มันจะต้องเป็นถึงตรงนั้น เพราะเราอะไม่ชอบเป็นคนแบบว่า เอ่อ รับผิดชอบเลยว่ะ ถามว่า เอ่อ ถ้ามีอะ คือสิ่งแรกอะ เราก็คงจะต้องมีความ 1 ก็คือเรื่องของความชัดเจนนะครับ ในงานนะครับ แล้วก็ อา เรื่องของการปกป้องลูกน้องแหละ เพราะว่าเนื่องจากประสบการณ์เราอะ คือถ้าเราได้รับมอบหมายงานมาอยู่แล้ว แล้วเราจะต้องส่งให้น้องต่อ คือเราอาจจะต้องมีการศึกษา หรือว่าดูอะตัวงานนั้นก่อน แล้วก็อธิบายน้อง หรือว่าคุยกับน้องแบบชัดเจนไปเลย เพราะว่าถ้าเราไม่ ไม่คุย หรือไม่ได้ช่วยน้องดูแบบชัดเจน อย่างเงี้ย คือถ้าสมมุติน้องทำมาแล้ว ส่งข้อมูลไปแล้ว มันไม่ถูกต้องอะ ก็จะต้องถูกตีกลับมาแล้วก็วนกลับไปอย่างเงี้ยเรื่อย ๆ อะครับ หรือว่าแม้แต่การช่วยน้องตัดสินใจอะครับ ผมก็มองว่า ด้วยความที่เป็นหัวหน้าอะครับ จากประสบการณ์ที่เรามีอะครับ คือเราอาจจะต้องกล้าตัดสินใจในบางเรื่องอะครับ เพื่อให้อย่างน้อยอะ อ่า ลูกน้องอะครับ เขา อ่า มีความสบายใจ หรือเป็นประสบการณ์ให้เขาได้ว่า เอ๊ย ถ้าเจอแบบเนี้ย อะ หัวหน้ามีการตัดสินใจแบบนี้ไป ในอนาคต ใช่ ถ้าเขาเจอเรื่องแบบเนี้ย มันก็สามารถเป็นประสบการณ์ให้เขาอะ อ่า เรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจแบบเนี้ยได้อะครับ
อืม <chuckles> <chuckles> อะฮะ อ๋อ โอเค อืม อือ ๆ อืม อืม ๆ อืม อืม ค่ะ อืม จะไปยังไง อืม อืม โอเคคุณ เรามีความเชื่อเหลือเกินนะว่า คุณจะเป็นหัวหน้าคนได้ดีจริง ๆ เลยค่ะ ฟังจากที่คุณพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ เออ วันนี้ก็ โอ้โฮ! ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ มา ที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ คือสนุก <chuckles> ไม่ คือได้ ได้แง่คิดได้มุมมองอะไรหลาย ๆ อย่างมาก ๆ เลยอะค่ะ จริง ๆ ก็คือ เอ่อ เรา เรามีความรู้สึกอย่างงั้นจริง ๆ ยังไงก็ อะ อวยพรขอให้คุณนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ แล้วก็สวัสดีนะคะ
<chuckles> อืม ครับ ไม่รู้ว่าเป็นบ่นหรือเปล่านะ <chuckles> อะฮะ ครับ อืม ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับผม